Oo, gumagana talaga siya depende sa ano, yun nga nakadepende sa kanta na pinapatugtog mo. <chuckles> 'Pag ano, kapag naglilinis lang ako ng bahay ano lang ako, parang main character lang. Parang music video lang ang peg ko ganon, na akala mo talaga inaali inaalipusta, eh. <laughs> Tapos, kapagka talagang yung trabaho na alam mo 'yun, yung, "Ayoko talagang gawin 'to pero kailangan." Ganun, talagang more on ano.
Hmm, hmm. Mm. Oo, kunyari. Kunyari, Disney Princess 'no, gano'n. <scoffs> Mhm. Hmm, okey. De depende sa task in hand kumbaga. <breath>
Oo, ganun siya.
Mhm. Nakakaapekto rin dun sa mood mo in general ba or halimbawa nagpatugtog ka, 'di ba? Kasi may ginagawa kang specific, so kailangan mo ng upbeat music para maglinis. <gasps> Yung trick mo na ba yun o yung technique mong yun ay nakakaapekto ba through out the day or parang short lived lang siya?
Mhm. Mhm. Nakakaapekto siya through out the day. Minsan pa nga may mga ano, pagkakataon na, pag-ano na, kunyari umaga na ganyan nagising na kami. Nagpapatugtog ako ng mga ano, lively na music sa ano, YouTube gano'n, makikinig kami. Yung parang background music lang habang nag-aalmusal para medyo mase para ma set-up yung mood, ganun.
Mm. Mm, okey. Ah, okey. Kasi, importante na ma-keep mo yung motivation, 'no, <gasps> sa araw-araw. Kasi hindi naman natatapos yung araw sa isang instance lang ng umaga, 'di ba? <gasps> Mm, okey. Eh, sa techniques mo ba na yun na ginagawa is naaabot mo naman ba 'yung mga <gasps> plinano mo, throughout the day?
Mhm. Mhm. Totoo, 'yan.

Okey, mm. In in what way? Kasi 'yung iba sinasabi 'di ba, magkaiba 'yon. Motivation is nawawala. Disiplina is kahit ayaw mo, gagawin mo. Papaano mo siya ma a-ano, masasabing nag-wo-work siya hand-in-hand, for you?
Oo kasi kung hmm. 'Yon. Kasi kagaya nga no’n kung kung may di kung yung yun nga pagdating sa dis disiplina, since disiplinado parang araw-araw gagawin. Pero kasi may mga instances na alam mo 'yon, pwede kang maging hindi disiplinado, eh, 'pag wala kang motivation, parang, "Bahala na," ganon. <laughs> Tapos itong ano naman, para sa akin, parang itong motivation, parang eto talaga 'yung magpu-push at magpu-push sa'yo, kahit anong mangyari, ganun. So, parang para sa akin nag-wo-work siya hand-in-hand. Tapos may mga may mga instances din naman na more on motivation. Pero feeling ko kasi hindi naman ‘yan nawawala para sa akin, ah, sa araw-araw yung motibasyon na 'yan, since nga sinabi ko kanina may anak na ako. Talagang yun din ang nag-mo-motivate sa akin araw-araw. Kahit na oo, kahit na may may yun kagaya niyan susumpungin ako ng sakit ko, talagang iisipin ko nalang, "Makukuha naman 'yan sa gamot," kahit hindi talaga, kasi wala talaga siyang cure, ano more on ano lang siya 'yung parang oo. Gano'n lang siya, wala talaga siyang cure. So, lifetime ko na siyang dadalhin. Parang ano lang ako, nagmumumog ng pain reliever. Kasi naman <laughs> Totoo.
Mm. Mm. Hmm, okey. Hmm, okey. Mm. Mm. Motivation, oo. Mm. Managing siya, gano’n. Hmm, okey. Oo. <laughs> Grabe naman 'yon. At ayan, buti na nabanggit mo nga na may chronic illness ka, so fluctuating 'no, hindi araw-araw, one one hundred. Hindi mo siya ma-ki-keep at that level. Ngayon, meron ka bang, ah, simpleng technique na sinusubukan or at least ginagawa mo na consistently, like halimbawa 5 minute rule or Pomodoro o kaya playlist 'no, kasi nabanggit mo nag-mu-music ka. Ah, ano bang technique sa mga 'yon, yung parang pinaka ah, top 2 na lang na gumagana talaga sa’yo?
Mm. Tama. Oh. Mm.

Siguro ano, dahil sa anak ko na rin. Hindi puwedeng ano, eh, hindi ka pwedeng tamarin kasi wala siyang ibang aasahan kundi ikaw, narealize ko yan. Nung simula lang nak magsimula nang nagka-anak ako. Hindi ka puwede yung hihiga ka gano'n, magpapahinga ka ganyan, tapos may mga kailangan pa siya. Nasa kinder pa lang kasi. So, eh, may idea ka na nung mga ganap niya sa araw-araw. <sniffs> Mahirap, eh, hindi pa siya nakakakilos may mga bagay siyang nagagawa mag-isa, pero alam mo yon, yung may mga bagay pa rin na kailangan talagang <smacks lips> katulong niya ako, yung kailangan talaga ng tulong ko. So, parang yon yung Hmm.
Hmm, okey. <scoffs> Ah, oo. Mm. Mm. Mm. Oo. Eh, papaano mo naano, paano mo binabalanse yon? Like, may katulong ka naman ba sa ganong pagbabalanse, 'no, para ma-keep yung motivation kasi minsan nakakapagod naman din, di ba? Kailangan magpahinga, gano'n.
Wal hmm. Mm, totoo yan. Totoo yan. Ngayon ang gawa ang ginagawa ko kasi para kahit papaano mabalance siya, parang gagawin ko na lahat ng puwede kong gawin ng gabi, ganon. Para pagdating o oo. Oo, pagdating ng umaga, parang bilang ko nalang sa daliri ko yung magagawa ko, kaysa yung parang tambak siya. Kasi 'pag kasi ako, ha, 'pag tambak na yung gagawin ko, 'pag marami na siya, na-o-overwhelm ako, eh, tapos parang nasa stuck-up ako, hindi ko alam kung saan ako magsisimula, ganon. Tapos parang, ah bahala ka diyan, tatamarin na ako, gano'n. Kaya yung ginagawa ko, kinagabihan pa lang parang inaasikaso ko na anong pwede kong gawin para 'pag umaga wala na akong masyadong gagawin. At saka may mga instances din na ano, ginagawa ko para medyo ma kahit papaano mabalance siya. Yung mga yung mga kaya niya ng gawin, pinapagawa ko na sa kanya para masanay na rin siyang ano, gawin yon. Para mabawasan na yung parang paghingi-hingi niya ng tulong sa'kin para at least kahit papaano
Ah okey, diskartehan mo na lang, 'no? Hmm. <chuckles> Mm. Ah, tatamarin. Mm. Hmm, okey. Mm. Mm. Mm. Kumbaga may some sort of ano rin 'no, tinuturo or ini-impart ka rin na independence niya.
oo, maging independent siya, gano'n. Para at least, parang yon na yung yon na yung ano, yon na yung pinakapahinga ko.
Ah, okey. Gets! Eh, di 'pag naging independent siya, pwede ka ng tamarin? <snorts> Uy, 'di joke lang 'yon. Totoo, pero ito nga, tawag
Yes! <chuckles> joke lang. Hindi pa rin siyempre hindi pa rin siyempre kailangan pang mag ano, eh, trabaho. <laughs>
Mm. Totoo, di ba? Pero ito, sa instances naman na alam mo 'yon, talagang tinatamad ka kasi siya yung nasabi mo nga is hindi ka puwedeng tamarin so, yon yung parang motivation mo, ah, meron kasi nagre-rely sayo, di ba? So, di puwedeng tamarin. Pero sa mga instances bang kahit saglit na tinamad ka, ano yung way mo para mabuhayan ng gana aside sa kailangan, eh. Ano meron ka bang parang habit na ginagawa?
Hmm. Tama.